Me voy <chuckles> tal cual. <laughs> Tan solo dejo las cosas donde están y bye bye, ahí nos vemos.
<laughs> Okey, así de plano.
Sí, es que te pongo en contexto, porque lo necesitas para lo que voy a platicar, ¿está bien?
Ajá. Claro, claro, cuéntame.
Vale, okey. Soy estudiante de matemáticas, así que lo que hago es, resolver problemas. ¿Adivina qué? Matemáticas, obviamente. Entonces, digamos que los pro hay veces suele pasar que a un problema de matemáticas, eh, pues, no son como los de antes, ¿no? Como estamos en preparatoria, secundaria, ya no es como que, hago la cuentita y ya salió. No, no, no, eh, tengo que encontrar una manera de mostrar algo.
Ujú. Ya. ¿Qué haces? <laughs>
Entonces, para resolver ciertos problemas, eh, se requiere mucha creatividad porque no hay fórmulas. No te dan fórmulas para resolver un problema. Solamente te dicen: "Demuestra que eso es verdad, '¿pero cómo lo hago?' Pues vete a saber tú. Es tu problema. Inténtalo". Entonces, tengo un problema que hay diferentes, digamos, enfoques y cada enfoque que intento, digamos, que es como una entrada para para solucionarlo, ¿no?
Okey. Ujú. Sí, cla <chuckles> Inténtalo. <chuckles> Ujú. Ya.
Entonces, digamos que yo al principio agarro la hoja, veo los problemas y es como que el primer el primer tip de estrés. Ah, rayos, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No entiendo ni los signos! ¿Qué es esto? <laughs> De entrada parece que está en griego. <laughs> Bueno, de hecho, está en griego, ¿no? Porque es nota <laughs> porque la notación está en griego. Y es como que, ¡oh, rayos! Y yo como que me hago la idea y digo: "Voy a durar semanas intentando resolver esto".
<laughs> En automático entra el estrés a tu vida. <chuckles> <chuckles> Una parte. <chuckles> Ujú.
Semanas, y es como que
Guau, sí es muchísimo tiempo. <chuckles>
bueno, no no no sé todo el tiempo que duró semanas, pero sí, sí.
No, pero pues sí ve lo ves como muy complicado, ¿no? De de inicio, desde que entra, pues, a tu vida ese problema, es como, chin, ¿cuánto tiempo podría pasar para que lo pueda resolver, pues, fácilmente este este proyecto, este problema?
Ándale. Ándale. Me ha tocado que algunos problemas duran meses.